Hã, aham. Ou uma a agora uma instituição que ajuda, né, donos de animais.
Né. judiação também. Também.
Que ajuda o o o dono a a a ganhar dinheiro para o animal, mas é que tá também pode ser aham.
Sim, às vezes também ajuda é, faz doação de comida. Porque eu acho que no caso desse rapaz específico, é porque o cachorro não era dele, o cachorro era dela. E ela foi embora e não providenciou alguém para ficar com o cachorro, e ele ficou com o cachorro em casa. E de repente a pessoa não gosta de cachorro.
Isso. Aham. Aham. Sim, sim. Hum. Uhum. Sim. Sim, sim. É, sim.
Que tem gente que não gosta de bicho.
Exatamente, eu conheço. Não sabe cuidar, né. Aham, ou tempo, tempo curto e tal. Aham. Aham, é.
Ou gosta e não quer cuidar. Né. É, vamos supor a pessoa trabalha o dia inteiro, eu vejo aqui, ó. Por exemplo, eh, meu filho sai com cachorro 2 vezes ao dia, eu também saio 1 vez, né. Não pode deixar o bichinho
Aham, sim, sim. Uhum. Isso.
sem sair, né.
Exatamente.
Até porque ele faz a necessidades dele na rua, né, ele é grande, e também ele tem que ir ver a rua, ele tem que andar no sol, ué. Uai. passear, tem que sair de casa. Não, esse aqui é um cachorro feliz. Nossa. Não, porque é lindo, esse lugar que eu moro aqui é lindo. Na frente do prédio, eh, são vários prédios em formato de u. Tem um gramado enorme.
Exatamente. Aham. Isso. Saí de casa, ela não pode ficar. Aham. É. <laughs> Aham, ah, imagina. Aham, hã. Ó.
Enorme, enorme que, agora sim, eu não solto, meu filho aqui sabe andar com ele solto, eu tenho medo. E atrás do nosso prédio, tem uma falésia, que é uma mata, belíssima que as pessoas costumam brincar com ele. E lá meu filho solta e joga bola, ele vai e corre para pegar a bola atrás.
Aham. Aham. Sim sim. Hã. Ah, Aham. Sim. <laughs> Ô coisa boa. <laughs> Aham, sei sei. Hã.
É uma gracinha sabe? Agora, porque, a gente gosta, tem condição. Né.
Hã. Sim, sim, sim. Hum.
Mas eu entendo por outro lado mas é muito difícil você convencer.
Mas é exatamen eu eu também acho isso, porque uma pessoa é difícil convencer, né, porque, "Ah, por que que você solta o bichinho e tal?". Ah, é, mas também convencer eu acho bem difícil também para pessoas que que, né, porque tem umas pessoa que não não quer papo de jeito nenhum e e é isso e é isso. É. Pois é, hum.
Ah, e é. É o abandono não é solução, mas <clicks tongue> Não, ninguém quer, não gosta, né. Aqui no caso, meu filho não teve assim, claro, ele brincava comigo, né, fala assim, enquanto ele não estava, ainda estava no Brasil e eu estava aqui, uma vez eu estava na praia, e lá, de manhã, nossa, um monte de gente com cachorro.
Uhum. Uhum. Aham, hã. Hã. Hum. Olha só.
Tudo quanto é jeito, e tem uns que nadam, e, é o é o horário deles, né, porque tem praia que tem horário também. Aí tinha um que ele era terrível, todo dia ele passava pegava a minha meia.
Aham, <laughs> ai que bonitinho. <laughs> Hã, aham. E sim. Hum. É.

<laughs> Hã.
Até que um belo dia, meu filho disse que estava saindo, ele tinha sido atropelado.
Nossa! Coitado!
Aí, meu filho viu ele parou o trânsito. Ele estava saindo no portãozinho, aí, foi lá, pegou ele, aí, me ligou, falou assim: "Mãe, liga para o fulano", não le não lembro o nome do vizinho, "Porque o cachorrinho foi atropelado". "E eu estou indo levar ele no veterinário".
Ah, meu Deus! Hã. Aham. Aham, sim. Nossa! Aham.
Aí, eu liguei. Aí, o do o rapaz: "Ah, você desculpa, mas nós estamos viajando".
Hã. Meu Deus!
Aí, eu falei assim: "Olha, o Pedro, então, tá levando ele no veterinário lá, né". "Ah, tá, pode levar". E meu filho foi, levou. Eu sei que nessa brincadeira, teve que fazer uma cirurgia no bichinho.
Hum. Uhum, sim. Aham. Hã. Coitado!
Eh, pois é. E custou na época era, assim, mil e duzentos reais.
Hã. Hã. Nossa!
a cirurgia e tinha que ficar. Mas acompanhou, foi lá, fi Amendoim! Lembrei do nome do cachorro, é "Amendoim".
Ai. Uhum. Uhum. <laughs> Coisinha. <laughs> Aham.
Ficou com ele. Aí e eu a ligar para o rapaz, "Você vai". "Ah, eu só volto amanhã". Quando foi no dia seguinte
Uhum. Hã.
Meu filho lá, falou assim: "Olha, tem que resolver se o cachorro vai ficar internado, né, porque tem que pagar o" aí, eu liguei para pessoa, a pessoa falou assim: "Ah, não, fala para o seu filho deixar o cachorro lá, porque eu não quero o cachorro mais não".
Aham. Sim. Uhum. Hã. Coitado dele. Aham.
Falei: "Hã? Como assim?".
Ó! Que cretino!
"Ah, eu não quero mais o cachorro. Fala para o seu filho deixar lá na clínica, falar para eles ficarem, para eles darem um um destino para o cachorro".
Nossa!
Nossa, meu filho ficou indignado, ficou tão chateado. Ai e ele fez um ação comunitária entre os amigos, conseguiu levantar um dinheiro, para poder pagar a clínica, porque o cachorrinho ficou lá acho que uns 4, 5 dias, né. Que tinha recuperação e tal. E depois disso ele conseguiu uma amiga que adotou o cachorrinho.
Meu Deus! Hum. Uhum. Hã. Que legal! Aham. Aham. Sim. Hã. Ma Olha! que coisa boa! Lega en legal essa história. Hã.
Coisa mais primeiro ele foi lá para casa
Uhum.
aí, eu falei: "Nossa, Pedro, é complicado porque tem uns cachorro grande lá fora, né.". Tão bonitinho, fui com ele no co mas ele não era bonzinho, assim não, sabe. Era aqueles cachorro meio traquinazinho. É. Só que ele estava meio moleguinho por causa da cirurgia, né. Ele parecia aquele cachorrinho do Máskara.
Sim, aham. <chuckles> Aham. Ele é levado. <chuckles> <chuckles> Uhum. Sim, sim. Hã. Sim, eu sei. Ah! Que bonitinho. Aham.
Só que menorzinho. Lindo, pintadinho, mas lindo. Aí, meu filho conseguiu essa amiga dele que falou: "Olha, eu vou tentar ver se esse ele se adapta". Mas é como eu te falo: claro que o cachorrinho se adapta. Ah, ele se sente acolhido, né.
Olha só! Aham. Aham. E consegiu? Aham. Aham. Legal. incrível a história. <chuckles> <chuckles> Hum.
O bichinho sente o acolhimento. É, aí, também meu filho nunca mais falou com o vizinho. <chuckles>

<laughs>
Porque eu ia de tênis, né, corria, tal, e botava meia e o tênis. Todo dia eu esquecia dele. Todo dia, quando eu olhava, estava aí correndo com a minha meia. E a dona ia lá buscar. Olha, é muito engraçado.
<chuckles> Aham. <laughs> <laughs> E e ele era pequeno? Ele era grande?
Aí eu eu fotografava os cachorros médio, assim, tipo, era um tipo um Poodle.
Médio? Ah, sim. <laughs>
Médio, né, não era micro não. Engraçadinho ele. Aí, uma vez, eu mostrando para o meu filho que eu tirava foto e "Acho que você está na hora de você ter um cachorro, hein, acho que você está querendo um cachorro". Eu falei: "Não, eu gosto muito", gosto de dormir comigo, mas, atualmente, viajando, eu falo: não, sem condição. Eu viajo, passo 15, passo 20. Aí você deixa aonde? Por mais que você pague um hotel
Aham. <chuckles> Ai, ai. Hã. <chuckles> Hã. <chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Ai, ai. Hã. Uhum. Pois é. Hum. Pois é. Uhum.
sabe, ai, eu fico com uma peninha do bichinho.
Sim, exatamente, exatamente.
Porque, né, enfim, quando a pessoa tem dificuldade, é como você falou, tem que ir nesses
Hã. Ah, pois é. Hã. Aham.
Tem apoio, né.
É que tem que é, exatamente, apoio, ter alguma instituição e tal. Hã, isso. Hã, mas também você você você você tinha comentado que você não não não gosta muito de deixar com outras pessoas, né, ou não? É isso? Ah. Hã.
Instituição, isso. É. Ah, não, eu eu, ó, você olha, eu tenho 2 história, tenho outra história, que foi era um vizinho que nós tínhamos, que ele tinha um cachorro muito bonitinho, parecia um Fox Paulistinha, pequenininho
Uhum. Hã. Aham. <chuckles> Olha só. <chuckles> Hã. Aham. Sim.
e a gente morava em uma chácara que tinha 4 casas, e lá na nossa casa tinha um na casa do vizinho, tinha um labrador. E esse pequenininho ia pra lá pra namorar com um labrador, vê se pode.
Aham. Hã.

Olá, tudo bem?
Tudo, e você?
Também, tudo ótimo.
Que ótimo!
Menino, eu estava pensando aqui, eu amo bichinhos, né. Gosto muito dos pets. Aí, meu filho passou por uma situação, sabe, eh, sobre um <clicks tongue> uma adoção de um cachorro, né.
Hã. Ah, sim, também. Aham, sim. Hum. Uhum. Hã. Uhum. Sim, sim. Hã.
Aí, eu ia te perguntar, que que você acha, como é que a gente consegue convencer alguém a não abandonar um cachorro ou um gato?
Hum. Hã. Um cachorro? Olha, ótima pergunta. Hã, acho que a gente deveria começar primeiro a a ver ver o que que a pessoa está passando, né, ver o o o sentimento da pessoa e como a pessoa é, né. Eh, eu já vi algumas pessoas dize aqui, né, nos Estados Unidos, que que queria de jeito nenhum o cachorro e tal É, sim, que abandonaram, de eles eles só só só abrem a porta de casa e não deixa mais o cachorro entrar. Isso já aconteceu com meu primo. Eh, eles acharam um cachorrinho abandonado, aí o dono não quis mais, eles pegaram pra cuidar. A minha tia até hoje está cuidando e o cachorro ama eles. Mas, pra convencer a pessoa
Aham. Que abandonaram? Ai, tão triste isso. Nossa! Ai, que dó. Não. Ah, com certeza. Eu acho que o bichinho ele ele sofre, claro, né, porque ele não entende. Eu não gosto nem de deixar, até deixar em petshop eu acho chato. Mas, quando alguém acolhe, eu acho que o bichinho percebe também esse amor.
Hã. Uhum, exatamente. Aham. Isso. Pois é. Hum. Aham. Exatamente. Exatamente.
Eu acho que ele é igual o caso do meu filho aqui, né, meu filho ele é assim, um monte de história, porque ele gosta, eh, o cachorrinho que a gente tem aqui, né, que ele foi abandonado.
Hum. Hã. Aham. Hã. Aham. Ah!
E aí meu filho visitava sempre em um hospital veterinário perto do trabalho dele.
Hum. Aham. Sim.
E aí um dia a moça lá, a enfermeira, falou para ele que tinha um cachorro lá, que tinha sido abandonado.
Hã. Nossa senhora!
Eu nem estava aqui, estava no Brasil. E quando ele viu o cachorro, era igual ao cachorro que ele tinha no Brasil e ele não pôde trazer.
Aham, sim. Hum. Aham. <laughs> Hã. Sim, sim. Uhum. Lindo, lindo. Hã?
Aí ele se apaixonou, né, um boxer lindo. E aí ele di contou para mim, trouxe, mas não sabia se eu ia gostar, né, se eu ia concordar gostar não, concordar. Porque, atualmente, que que eu penso? Eu viajo muito e eu eu acho terrível você viajar e não ter com quem deixar o bichinho.
Aham. Aham. Sim. Hã. Aham. Pois é, isso, também penso o mesmo.
Eu acho que na cabeça do bicho, ele sente que é abandono, mas pronto. Quando eu cheguei de viagem ele estava aqui e claro que eu me apaixonei, né, e ele di eu perguntei pra ele como é que tinha sido o processo e como é que é o processo aqui, ele falou assim: "Olha, é assim, o hospital recolheu, na rua, aí, estava lá, cuidando. Só que não podia ficar muito tempo, por isso que eles abriram a adoção".
Hã. Sim. Hã. Aham. <laughs> Aham. Hã. Aham. Hã. Hum. Sim. Aham. Ah, legal! Hã. Aham. Ah.

É, d bem feito, cretina. Abandonar abandonar o bichinho assim sim, deveria pelo menos, olha
Ah, ficou chateadíssimo, muito feio, né. Não estou com ele há muitos anos, 5 anos, pelo menos.
Pois é, não não, pessoa sem sem alma, pessoa sem alma, isso. Não, não existe.
Não, não pode. Então, é muito difícil você convencer, sabe, é muito difícil. Eu acho que, quando a pessoa já tem essa alma, como você diz, né. <clicks tongue> Só não gosta.
Uhum, sim, sim, sim. Hum. Uhum, exatamente. Pois é, eh, eu acho que não não acho que não foi uma história assim, mas eu acho que minha avó tem uma eh, lembrou, né, que que ela tem um papagaio, e o eu acho que o cara estava viajando para outro lugar, e ele não podia ficar com o papagaio.
Hã. Ah, é. Hã. Aí deixou para sua avó.
E o papagaio aí deixou com minha avó, mas o papagaio estava todo judiado e tal, eh, ele cortou, acho que a ele não consegue mais voar ela não consegue mais voar, né, eh, mas hoje minha avó tá é é o filho único, né, ela ela fala. Aham. Filha única. <laughs> Ai, ai, aham.
Ah, hum. Adotou, né. É tão bonitinho, é tão bonitinho. Lá em casa teve um também que era da minha tia, ela viajou, deixou e quando voltou ela demorou a buscar. Quando ela foi buscar, o papagaio não queria ir
Uhum. Hã. Hã.
ficou bicando ela. O bicho é muito inteligente
Aham. Sim, sim, mesma coisa para hã, aham. Pois é, sa energia humana, sabe. Se aquela pessoa tem uma energia boa ou energia ruim, eu sempre eu sempre noto isso em animal também. É, exatamente. Mas olha hum. aham. Exatamente, cuidar, eh, estão me chamando ali, tá bom? <chuckles> Eu vou ter que ir agora, eu agradeço pela conversa. <laughs> também amei.
eles percebem o o amor e o abandono também, eu acho, sabe. Uhum. O bichinho, né. Não e às vezes até melhor nem convencer, sabe. Melhor a gente cuidar. Ah, tá bom, olha, muito bom, amei falar sobre esse assunto você também. Até a próxima, então.
<chuckles> Ai, a até, tenha um ótimo dia, está bom? Até, obrigado.
Você também, tchau.